Purtroppo ci ho provato e allora, uhm, mia zia è proprio non non c'è non c'è possibilità, sì, sì, non c'è proprio possibilità, poi mia zia anche lei comunque ha una certa età. Quindi sai quando poi arrivi a una certa età fai veramente fatica a cambiare il tuo punto di vista, no, quando ti impunti su una cosa quella resta, quindi su mia zia non ci conto molto. Ho fatto dei tentativi con mio figlio e ehm devo dire che anche l'altro mio figlio ha provato a convincerlo, no, perché anche lui non è che ama vedere la nonna, però dice vabbè dai appunto come dicevi tu
Mhmm, andata male. Categorica, mh. Certo. Mh. E per quel giorno lì se la mette via.
ecco. E invece no, mio figlio è anche lui categorico e perché comunque gli sono stati fatti dei torti che lui non riesce a dimenticare e per di più lui continua a dire, continua a ribadire che, ehm, lei ha fatto stare troppo male suo nonno a cui a cui lui voleva un bene dell'anima e quindi non ce la fa, dice proprio a me, uhm, di averla nella stessa stanza, anche solo sentire la sua voce, io sto male, ecco. Quindi, ehm, non ce la fa
Mh. Mh, ho capito. <tsk> Ah, cavolo, ho capito, ho capito. Eh, diciamo che qua il il problema appunto è, eh eh, pe a a Natale, eh, però se se nessuno vuole vedere questa mamma, questa mamma non può neanche stare da sola.
Mh. Eh! Esatto, capito? È quello il discorso.
Eh eh, è quello il discorso, perché tu, ehm, giustamente, eh, lo passi con i tuoi figli, perché i tuoi figli alla vigilia sono con il papà e quindi loro ci sono, la zia c'è, eh, il problema è la mamma in effetti, eh. È un be eh, è un bel dilemma.
Esatto. Mh. Esatto. A meno che io non faccia il 24 sto pensando, penso ad alta voce eh, perché non ci ho ancora pensato, il 24 sera con la mamma, però poi la devo lasciar da sola il 25. Eh, vabbè, eh.
Mh-mh. Sì, sì, sì, sì, sì. Eh, dopo il ve eh, il di eh il discorso è il 25, perché se anche tu me eh.
Sì, che è un po' più la giornata sentita, no, ecco, mettiamola così, capito? Mh. Però forse facendo il 24 con lei e poi il 25 coi miei figli e mia zia
Eh beh g eh, insomma è il Natale, quindi <exhales> Il re i e la zia, però p però secondo te per lei sarebbe, cioè lei ad esempio a Natale se se non fosse, se no non stesse con te avr avrebbe qualcun altro con cui stare o sarebbe da sola?
però ecco sì. <exhales> Eh, eh Mh. Mh. No. No, no, no, sarebbe sola, sarebbe completamente sola, capito, per quello che la cosa un po' mi dispiace, cioè allora Mh.
Eh, eh, eh. O se no, un'altra alternativa che ti posso dire a Natale lo fai coi tuoi figli e con la zia, e e dalla nonna ci vai ci vai più tardi, eh qui non non o ci vai prima, esatto, cioè cerchi in qualche modo di dividerti fra loro e lei. Questa è una possibile soluzione che mi viene in mente ad esempio.
Mh. Mh. Ah! Nel pomeriggio? Ah. Eh, beh, sì.

Questa potrebbe essere effettivamente una buona idea. Potrei dirle: "Mamma guarda anziché fa fare il pranzo di Natale insieme, magari facciamo la cena, cioè nel senso, veniamo nel pomeriggio, ehm, stiamo lì insieme, ecco, e poi dopo facciamo la cena insieme". O se vuole uscire magari a mangiare magari usciamo, che così eh, uhm, si distrae anche un po'.
Anche, esatto, anche una cena, esatto. Anche al ristorante, esatto, se vuoi proprio esatto. Questo modo così andresti ehm, insomma non si creerebbero i conflitti, anche perché, costringere 2 persone, che non vogliono vedere una un'altra persona, dopo magari si vanno a creare litigi a tavola, insomma non è neanche bello; mhmm, cioè non si creerebbe neanche un bel clima, ma anche per te stessa, perché già non la vivi bene. Ehm, passare le feste poi con un clima del genere, somma, io lo sconsiglio, ecco, se
Eh. Cioè questa questa sai che è una bella idea? Mh. Mh. No, mhmm, non è No, infatti. Esatto, esatto. Ma sai che questo consiglio mi piace un sacco, perché sto pensando anche che così facendo, non avrei neanche l'obbligo di trascorrere il 24 con nessuno, me lo posso f fare a casa tranquilla per i fa per i fatti miei. Esatto, perché mi sbrigo tutti quanti, mi tolgo tutti quanti il 25 e via, e il 24 sto per i fatti miei. Che bell'idea che hai avuto! Guarda
Uhm. Mh-mh. Ah, fai quello che vuoi, che è il sogno un po' di tutti. Sei libera. Tra l'altro una cosa che adesso ti dico fanno in tanti è la vigilia di invece di stare con la famiglia va vanno anche a cena con gli amici, è una cosa c spesso è più il Natale adesso che una cosa vista, ehm, de del cenone con la famiglia, ma la vigilia ormai, c'è gente che non non sta più con i parenti. <chuckles> Sì.
Eh. Eh, con gli amici, esatto. Sì. Ma che bella. Che bella idea hai dato, guarda, verame ma vedi era proprio quello che ti dicevo, che probabilmente non ne ho mai parlato ad alta voce, non ho mai neanche voluto affrontare il pensiero perché mi stressava tantissimo, e quindi mi sembrava fosse un problemone gigantesco, irrisolvibile. Invece ade abbiamo risolto. Guarda, ti ringrazio davvero tantissimissimo. Grazie, è stato un gran piacere sta parlare con te.
<chuckles> Mh-mh. Mi fa tanto piacere. <chuckles> Mi fa piacere. Guarda, è stato davvero un piacere sia ascoltarti, sia poterti aiutare a mio modo, e spero davvero che tu possa passare delle belle feste. Ti auguro una buona giornata.
Altrettanto, a presto.